Kaya ano, kilala din, kilala siya sa mga ganoon at 'saka sa mga matamisin dito sa probinsya namin.
Hmm. Ayun. Ano 'yan 'yung mga minatamis na, ano, saging?
Mm.
Ganun ba?
Mga gano'n. Oo. tama, meron ding nilupak, gan'yan.
Hmm. Ano nga ba, ang nilupak, parang, ah, parang nakatikim na ako niyan, parang dilaw, kulay dilaw nga ba 'yun?
Mm, tama 'yun nga 'yun.
Ayun.
Oo, 'yun 'yung ano parang dinurog na saging, na mayroong
Ah, talaga saging ba 'yun? 'Di ko kasi alam, eh.
oo, na mayroong kamote.
Hmm.
Hmm. Masarap 'yun, masarap.
Ah, 'yung ano, sapin-sapin, meron ba diyan sa inyo?
Meron, meron din.
Ayun paborito namin yung sapin-sapin, yung kakanin na yung iba't ibang kulay, 'di ba?
Hmm. Mm, tama.
Mm.
Eh, tanong ko, paano mo unang natikman ng pagkain na na nagustuhan mo diyan sa probinsya?
Mm, ayun yung, ah, gaya ng nabanggit ko kanina, ah, pinapasalubungan kami ng lola ko tapos ano, ah, iba't ibang, ano, alam mo naman kasi nun sa palengke maraming, ah, kakanin, magpahanggang ngayon ayun paborito namin, so mula nung bata hanggang ngayon yun paborito pa din namin yung mga yun, 'yung ube halaya tapos, ah, puto sapin-sapin gan'yan.
Mm, mm. Mm. Mm. Hmm. Sinukmane, gusto mo rin?
Mhm, hindi, eh, uhm, ano nga ba 'yung sinukmani, basta may nagbebenta dito sa 'min.
'Yung sinukmane, eh, parang parang kanin siya na dikit-dikit o malagkit.
Parang biko? 'Yun, 'yun 'di ba? Parang iisa lang 'yun yung.
Oo yata, biko yata ang tawag ng iba dun, pero ang tawag dito sa amin.
Oo, pero prehas lang ang alam ko.
Sinukmane.
Hmm. So, paborito mo siya?